Lui au moins on discutait, du coup je lui en parle et je lui il voulait me donner son avis. Et je lui dis: «Là, comme je suis un peu vulnérable, je veux pas entendre, mais peut-être demain ou après-demain» et il insistait, il insistait, il insistait. J'avais beau dire: «Non, non, non», il insiste et j'ai dit: «Bon OK, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire?» et ce qu'il me dit, il me casse. Mais vraiment me casse! Tu vois?
Ouais. C'est trop bien de se connaître comme ça. Ah ouais. Donc vraiment ce que ce que tu as ce dont tu avais pas du tout besoin à ce moment-là. Mmh.
Voilà. Et lui quand je lui en parle, c'est limite c'est de ma faute. Tu et juste côté un peu de de punition envers moi j'ai l'impression, tu vois? Et un jour, j'ai juste j'ai juste dit, et quand je lui ai dit en fait, je lui dis: «Écoute, je pense que je je peux connaître notre amitié maintenant parce qu'il y a ça, ça et ça qui me posent problème et je peux pas», tu vois? N'importe quel pote, je pense, serait en mode: «Ah bon et pourquoi? Vas-y, non, faut qu'on en parle et tout». Lui, il m'a incendié, tu vois? Et c'est c'est c'était trop le déclic, ouais. C'est ça, incendié, il m'a ra il m'a il m'a noté tout ce qu'il a fait pour moi depuis qu'on se connaît, tu imagines.
Et oui, ah ouais. Bah oui. Ah ouais, ouais d'accord. Donc là, c'était une attaque, directe envers lui Ouais là tu as ta question d'ego, exactement et après il va te ressortir et te tient par ça tu vois, mais ça c'est typique je te dis du narcissique. Enfin, je pense qu'on peut vraiment pas parler d'amitié au final, tu vois? Je pense que les amitiés que tu as trouvées elles sont belles, tout le reste, heu, pareil pour moi toi, tout le reste il faut je pense quand on arrive à la trentaine ou quoi exactement, notre temps est précieux. Je pense qu'on peut terminer sur ça. <chuckles>
Tu vois? C'est ça. C'est clair, <laughs> c'est clair. Ouais. Mmh mh. Ah ouais. À la poubelle. On s'en est Exactement. Ouais. <laughs>